E lei cosa cioè
Eh, lei ha detto: "Eh, mhmm, va mhmm, cioè mi dispiace, però" cioè oh, appena gli ho etto: "Scusa, ma non lo riesco a b buttare giù."
Mh-mh. Eh, no, ci credo. No, perché poi quando subentra il meccanismo del della forzatura, ehm, no non ci riesci, cioè non impossibile. Eh, sì, sì.
No, no, no, no, no, no. E poi vabbè, da piccolo quando mia mamma mi voleva far mangiare, perché c'era la cosa che faceva bene, no, quindi mi voleva far mangiare per forza il il fegato, tipo alla veneziana, con le cipolle così, anche quello se non ti piace, ragazzi è qualcosa che non si butta giù, eh.
Mh-mh. Sì. Sì, sì. Ah, orrore. Mamma mia. No guarda, mhmm, mai assaggiato, ma non penso di volerlo provare. No. No, no. Assolutamente no.
Mhmm, no. Io mi ricordo che facevo i pezzettini fin quando i miei non mi guardavano, tipo li dava al gatto lì sotto con la mano. Sì, sì, sì. Poi un una volta 1 mi è caduto e mio papà si è accorto: "Ma cosa fai?" Magari dopo ho preso anche una bella sciampata, <chuckles> mi ricordo. <chuckles>
<chuckles> No. <chuckles> Eh, immagino. Beh, però il gatto non disdegnava eh, quindi buono. <chuckles>
Mh. No, no. Assolutamente no.
<chuckles> Bellissim
E poi io un altro invece più recente, questo a n non mhmm, praticamente ero a a cena da un'amica francese
Mh-mh. Ah, sì? Uh, poveri noi. E già la specifica mi mi inquieta. <chuckles>
Esatto. Esatto. E praticamente a come antipasto mette in tavola questi voulevant, che dentro avevano qualcosa, coperto. con della salsina verde. Vabbè, io proprio così sono andato via allegro, messo in bocca. Ho detto: "Ma ma c che cos'è?" Perché era proprio straviscido dentro.
Okay. Sì. Sì. Ho pau <chuckles> Sì. Eh. Che cos Eh. Mh. No, solo le lumache. No, che mhmm, orrore e raccapriccio.
Bravissima. Bravissi “Ah, sono les escargots?“ “Ah. Okay. Sì, va', buone. Cet “Ovviamente prima e ultima. Ma <chuckles>
Ah. <chuckles> Mamma mi No, che ma perché allora non ho mai assaggiato né uno né l'altro, però a livello di viscidume mi ricordano molto le ostriche. Cioè come fai a mangiarle? Mamma mi
Okay. <chuckles> Brava. Altra cosa che esatto, uhm il ti gente che si mangia il pesce crudo, io ho provato a assaggiarlo, ma non capisco prop cioè spendere tanti soldi per mangiare una roba che
Sì. No, idem. Per co esatto. Esatto.
in bocca è oscena. <chuckles>
Esattamente, cioè
Dovrebbero io penso che dovrebbero pagare me per mangiarlo, non il contrario. <snorts> Sì, sì.
Infatti. E invece no, ha spopolato. Cioè se tu dici: "Non ti pia non mi piace il sushi", cioè "a me non piace il sushi", ti guardano della serie: "Ma che alieno sei?" No, cioè non no.
Sì. Mh. Sì. Guarda già il sushi, okay, lo posso accettare, ma quando vedo la gente che si mangia a parte delle c le conchiglie crude che, mhmm, proprio vabbè ma i gamberi, gli scampi crudi, ma perché?
Eh. Mh-mh. Ah. Okay. Sì.

No infatti. Mhmm, boh, cioè magari siamo noi. Mhmm, non so tu vivi in un posto di mare?
Eh. Sì, v abito a Rimini.
Okay, no allora e vabbè, il solito fortunato. No, ti stavo dicendo, magari siamo noi che non abitando vicino al mare non capiamo, e invece no. Buona stoppata.
Beh. <chuckles> No, vabbè non sono originario di qua, ci abito da tanti anni, però non sono originario di, mhmm però in ogni caso anche mhmm, cioè, ci posso abitare da tutto il tempo che vuoi, ma certe cose non le capirò mai. E comunque c'è anche gente di Milano, voglio dire, a cui piace il crudo, cioè di pesce, quindi, forse non è neanche quello. Ehm, però, boh, mhmm, non lo so. Perché, mhmm, fondamentalmente, mhmm, penso che, non so sei d'accordo, anche l'aspetto, delle volte, può essere anche super invitante
Okay, okay. <chuckles> Okay. Sì, sì, sì. Okay. Mah. Na n mh-mh, sì? Mh-mh. Sì. E sì, esatto, esattamente. Sì, sì, sì, fa tanto. Eh.
di un piatto; però poi alla fine <chuckles> non non aiuta. <chuckles>
<chuckles> Ehm, allora, se è invitante, ma anche solo con dei colori allegri, okay. Io mi ricordo di aver mangiato un'impepata di cozze e cioè, io per l'impepata di cozze potrei vendere anche mio amoroso, della serie: "Tenetelo, sfamatemi". <chuckles> E, <chuckles> ma era pallida, cioè proprio, la vedevi, soffrivi perché soffriva lei, e no, non ho avuto il coraggio, perché proprio non non mi attirava i il colore. Cioè, è assurdo, ma il colore non no.
Mh. Mh-mh. <chuckles> Okay, <chuckles> chiaro. Ah! Mh. No, no, beh, certo, sì, ehm, a volte, mhmm, basterebbe poco poi fondamentalmente, in quei casi sì. Perché poi, specialmente quando un piatto magari lo mangi tante volte, sei abituato a mangiarlo, quando lo trovi particolarmente brutto alla vista, poi ti può passar la voglia, effettivamente è vero.
Mh-mh. Eh sì. Sì, sì. Mh-mh. Esatto, esatto. Sì, sì, sì. Perché poi inizia a farte non so te, ma io inizio a farmi 1000 paranoie della serie: "Mhmm, ha il colore che non mi convince. Magari lo mangio, però cosa faccio, passo la serata a produrre? No, non va bene!" <chuckles> Non no.
Mh-mh. Mh. Mh-mh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Certo. Eh, no, può capitare, sì immagino che, assolutamente sì, possa capitare anche questo. E invece, ti volevo chiedere, ma, mhmm, c'è stato un piatto invece che magari inizialmente non ci avresti scommesso, poi invece quando l'hai assaggiato, ehm, hai pensato che fosse, mhmm, magari una sorpresa, appunto?
Si, sì, sì. Sì, sì, sì. Mh-mh. Mh. Mah, guarda, ehm, pu, pu, pu, pu, sembrerà strano, ma
Mh-mh.
la pizza con sopra il ma i la pizza Mari e monti. Quindi mhmm, allora, io non gli davo 1€, perché ho detto: "Ma sarà la solita", ehm, diciamo, <sucks teeth> ehm, "cafonata", mettiamola così.
Ah, okay. Ah. Mari e Monti com'è? Mhmm, c tipo, funghi e gamberetti?